जी अ, मेरा एक प्रश्न है कि शादी के पहले तो सब कुछ ठीक था माता-पिता के साथ, लेकिन शादी के बाद क्या हो गया कि थोड़ी-सी अ, मतलब अपनी दिनचर्या भी बदल गई, और कह सकते हैं जीवनशैली भी थोड़ी-सी बदली। तो उसके बाद माता-पिता की थोड़ी आलोचना होने लगी कि जैसे अ, मैं अ, अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा, तो मेरे घर के लोगों को लगने लगा कि ये मुझे अवॉइड कर रहा है। और बहुत सारी चीज़े हो गईं कि जिससे कि मुझे लगने लगा कि मतलब अ, मैं अपने माता-पिता से भी दूर होता चला जा रहा हूँ। अ, पता नहीं ये इस तरह की आलोचनाओं की वज़ह से बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई है कि मैं किसकी तरफ ध्यान दूँ। पत्नी की तरफ ध्यान ना दूँ, तो पत्नी की तरफ से दिक्कत हो जाती है, अगर माता-पिता की तरफ से ध्यान ना दूँ ,तो माता-पिता को परेशानी हो जाती है। तो इसी उलझन में, मैं अ, परेशान रहता हूँ। तो कुछ ऐसा बीच का रास्ता बताइए जिससे मैं उलझन से निकल पाऊँ।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। जी, जी, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ पा रही हूँ, और जो आपकी परेशानी का कारण है, वो भी बिल्कुल स्वाभाविक है। दरअसल अ, शादी के बाद कई वही होता है कि कोई नया रिश्ता बनता है, तो पुराने रिश्तों का पर उसका असर पड़ता ही है, तो ये अ, मेरे ख़्याल से हम बिल्कुल इसको इससे निकल पाएँगे। तो कुछ और चीज़ें अगर आप मुझे इससे संबंधित बता सकें कि जैसे आपने कहा कि कई बार आलोचना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आलोचना का असली कारण क्या है? जैसे कई बार होता है कि आप क्या ख़र्च ज़्यादा करने लगे हैं, या आपके जैसे आपने बोला एक तो कि आप उनके साथ शायद समय ज़्यादा नहीं बिता पा रहे, या आपके रहन-सहन में कोई फ़र्क आ गया है, कुछ लाइफ़स्टाइल में, या बाहर का खाना ज़्यादा खाने लगें? क्या चीज़ें हैं जिनके कारण आपको लगता है कि माता-पिता आलोचना कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं?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
उ, जी। बिल्कुल, क्योंकि अ, कुछ समय प पहले जब हम माता-पिता के साथ ज़्यादा समय बिताना, ये सब कुछ होता था, लेकिन अभी समय को ही लेकर के ज़्यादा मतलब मुझे लगता है ऐसा कि समय को लेकर के ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि पैसे का ऐसा कुछ मुझे ज दिक्कत तो समझ में नहीं आता है, पैसे का, ख़र्चे का, क्योंकि सारा खर्चा पिताजी ही देखते हैं और माताजी ही देखती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कहीं न कहीं समय को लेकर के उनको थोड़ी-सी लगती है कि जो मतलब लड़का हमारा जो है हमारे साथ समय व्यतीत करता था, आज वो मतलब ऐसा मुझे भी लगने लगा है कि मैं उनको समय थोड़ा कम दे पाता हूँ। तो उनको उस चीज़ की मतलब लगने लगती है बातें, और कहीं न कहीं मतलब ये आलोचनाएँ होने लगती हैं कि मेरी बहू आई और फिर मतलब ऐसा सुनने में आता है कि बेटे को अपने बस में कर ली। तो मैं मैं बड़े उलझन में प फँस गया हूँ कि मैं इस दुविधा से कैसे निकलूँ कि मतलब उनको ये एहसास ना हो कि मतलब कि मैं मुझे लगता है कि मैं उनको समझाऊँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ किस, किस तरह से मैं उनको बातें करूँ। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, मैं उनसे कैसे बात करूँ?
हुँ, हुँ। जी। जी। जी। उ, हुँ। हुँ। ओह! हो! जी। हुँ। जी, जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ और ये उलझन भी। और अ, कहीं जो आपको ग्लानि भी हो रही है कि शायद आप उनके साथ समय नहीं बिता पा रहें, तो क्या आप थोड़ा-सा और अगर कुछ बताएँ कि भई, जैसे आपके परिवार में अ, जो म मैं समझ पा रही हूँ, शायद आप लोग एक साथ ही रहते हैं, अगर मैं सही से समझ पा रही हूँ तो। या अ, दूसरी बात ये है कि आपकी और जो आपकी जीवन में आपके जो पार्टनर हैं, आपकी जो जीवनसाथी हैं, उनकी अभी दिनचर्या या उनकी प्राथमिकताएँ क्या हैं? कई बार होता है ना कि भई, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अ, मिलने जाना ही है या बाहर निकलना ही है। ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि नहीं अवॉइड की जा सकती, क्या आप बता सकते हैं?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल जैसे कि अ, अब मैं जैसे मेरी जीवनसाथी की दिनचर्या थोड़ी-सी मतलब मुझे लगता है कि थोड़ी-सी गड़बड़ ज़रूर है। और कहीं न कहीं मतलब मैं उसको समझाता भी हूँ कि तुमको थोड़ा-सा अपना अ, रूटीन समय का थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं माता-पिता जो होते हैं, वो बुजुर्ग होते हैं उनको समय पे हर एक चीज़ चाहिए होती है। 8 बजे खाना खाना है, तो 8 बजे उनको खाना मिलना चाहिए। और लेकिन अभी क्या अपनी जो अ अ अ, जीवनसाथी है वो मतलब 8 बजे कभी बनाना, कभी 9 बजे बन जाना या कभी और थोड़ा लेट हो जाना। तो जिससे कि उनके अंदर भी थोड़ी-सी चिड़चिड़ाहटपन हो जाती है और वो गुस्से में कह लीजिए, चाहे वो किसी वज़ह से वो कुछ बोल देते हैं, उसको तो नहीं बोल पाते हैं लेकिन वो मुझसे बोलते हैं। उसकी आलोचना मुझसे करते हैं कि वो ऐसा करती है, वो वैसा करती है। तो इसको लेकर के मैं थोड़ा परेशान ज़रूर हो जाता हूँ। और मैं समझाता हूँ कि हाँ, मैं समझाऊँगा, लेकिन मैं बोलता हूँ उसको तो 1-2 दिन सही चलेगा, फ़िर से उसी रूटीन पे आ जाएगा। तो मैं किस तरीके से मैं उसको समझाऊँ, जिससे ये सब कुछ सही से चले?
हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। ओह! जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हम्म। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी, जी। मैं बिल्कुल, समझ पा रही हूँ और आपकी उलझन भी। तो पहले तो आप अगर मुझे ये बताएँ कि क्या आपने अपने तरीके से अपने जीवनसाथी तक ये बात पहुँचाई है? कि जो आपकी ये उलझन है और ये कि भई वो 2 दिन ठीक रहकर वापस उसी ढर्रे पर ये चीज़ आ जाती है? क्या आपने उनको ये कहने की कोशिश की है किसी तरीके से?
जी, बिल्कुल, मैंने कई बार समझाने की कोशिश करी है। और मतलब उसको समझ में भी बातें आ गई हैं लेकिन वो ना चाहते हुए भी वो भी क्या मतलब समझना नहीं चाहती है या फिर मैं समझाता हूँ तो उसको समझ में नहीं आती हैं चीजें, फिर से 1-2 दिन के बाद और बहुत सारी चीज़ों में उलझ के रह जाती है जैसे अ, मोबाइल फ़ोन वग़ैरह ये सब जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, इसमें भी उलझना। फिर इसमें उलझने की वजह से उसको टाइम का पता नहीं चलता है और वो टाइम फिर से डिले हो जाता है। तो ले देके माता-पिता जो है उसकी आलोचना मुझसे करने लगते हैं, और कहीं न कहीं मुझे उलझन ज़रूर होती है और मैं बार-बार यही कहता हूँ कि मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। और अब चीज़ें ऐसी होने लगी हैं कि अब अ, पत्नी जो है बोलने लगी है कि अब के धीरे-धीरे पत्नी भी बोलने लगी है कि ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो अपना अलग बनाए हम अपना अलग बनाएँगे तो ये बहुत सारा उलझन मेरे दिमाग में आता है। तो इससे कैसे निपटूँ मैं?
हुँ, हुँ। जी। जी। जी, जी। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी, जी। मैं बिल्कुल, समझ पा रही हूँ तो अगर हम इसके तरीके ढूँढे, तो क्या आपने कभी, अपने जैसे आपने बताया कि माता-पिता आपसे आलोचना करते हैं, क्या आपने कभी खुली बातचीत करके उन्हें भी ये बताया है कि भाई ठीक है, या परिवार में एक नया सदस्य आया है वो धीरे-धीरे करके हमारे परिवार के सिस्टम्स में, चीज़ों में ढल जाएगा और होता क्या है कि उसकी भी उसकी भी अपनी ज़िंदगी है ठीक है मोबाइल पे भी कई बार वो समय बिता रही है पर कई बार क्या होता है कि समय के साथ लोग समझ जाते हैं इस बात को। तो एक तो जरिया ये हो सकता है कि आप माँ बात माँ-बाप के साथ भी खुली बातचीत करें और अगर हो सके अगर संभव हो आप बेहतर जानते हैं तो आप चारों मिलकर भी आमने-सामने अगर एक-दूसरे की बात सुने, अगले की भी, अपनी भी रखें और दूसरे की भी सुने तो शायद आप या आपकी जीवनसाथी भी माँ-बाप की बातें समझ पाएँगी और हो सकता है, आपके माँ-बाप भी आपके जीवनसाथी की और आपकी भी समस्याएँ वो समझ पाएँ। दूसरा तरीका मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी कई बार क्या होता है कि आप अपने दोस्त भी देखिए इस ये एक ऐसा पड़ाव है जिससे कई मुझे ऐसा लगता है कि शादीशुदा कपल्स गुजरते ही हैं। हर किसी की ज़िंदगी में कई बार ये पड़ाव आता है कि ठीक है, माता-पिता के कुछ और उम्मीदें हैं और बच्चे या जो नए शादीशुदा जोड़ जो युगल है, वो अपने तरीके से चलता है पर ऐसे में क्या होता है कि आप अगर अपने दोस्तों से भी मुझे लगता है कि ये बात साझा करें, और उन्हें भी अपनी उलझन बताएँ तो कई बार वो भी आपको बता सकते हैं कि वो इन चीज़ों से कैसे निकले। तो होता क्या है कि अ, स्थिति सबकी एक जैसी होती है, पर सब अपने अलग-अलग तरीकों से कोशिश करते हैं। तो कई बार होता है ना जिसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर आपको करते रहना पड़ता है कि आपको नहीं पता कौन-सी चीज़ असल में सेट हो जाएगी। तो देखिए मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं और आपका इसमें मुझे लगता है बहुत मुख्य रोल है, आपकी बहुत मुख्य भूमिका है तो अगर आप अपनी प्राथमिकताएँ अपने माता-पिता के साथ और अपने जीवनसाथी के साथ, अगर आप वो तय कर लें और वो भी अगर आप खुले अ, उसमें कर पाएँ, खुली बातचीत में कर पाएँ तो भी बेहतर रहेगा कि भाई आपको अपने जीवनसाथी के साथ भी समय बिताना है, उसकी ख्वाहिशों का भी ध्यान रखना है साथ में माता-पिता की भी। पर उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में समझना है कि एक ही इंसान है जो उन्हें भी देखेगा और दूसरे द उसको भी देखेगा तो मेरे ख़्याल से, एक खुली बातचीत इन चीज़ों को काफ़ी हद तक हल कर सकती है। तो आपका क्या सोचना है? आपको लगता है कि क्या ये चीज़ संभव हो पाएगी?
हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल।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 जी, बिल्कुल और मतलब आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ में आ गई और मैं इससे पहले तो कभी अपने माता-पिता से ऐसे कभी बात नहीं किया। क्योंकि मुझे कहीं न कहीं संकोच भी लगता था कि अपने माता-पिता के सामने इस तरह से बात करना कि जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया है। और मतलब हमें इस लायक बनाया और फ़िर हम उन्हीं को समझाने के लिए बैठे, तो उल्टा कहीं ऐसा ना बोल दें कि अब तुम मुझे समझाने लायक हो गए हो। और चूँकि क्या है कि अपनी लव मैरिज शादी हुई है, तो लव मैरिज शादी में सीधे ये भी बोल सकते हैं कि देखो तुमने किया है। तो तुम देखो तुमको कैसे, क्या करना है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। और कहीं न कहीं मैं इस चीज़ से मतलब पीछे हटता था, लेकिन आपने हमको जो चीज़ बताई है, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है कि उसको कैसे अ, बात करना है। और मतलब सबको साथ में लेकर के बैठना चाहिए और अपनी समस्या ज़रूर बतानी चाहिए। तो कहीं न कहीं माता-पिता भी समझेंगे कि नहीं मेरा बच्चा जो है, बहुत परेशान है और दोनों के बीच में वो परेशान हो रहा है, पत्नी और हमारे बीच में। तो हो सकता है कुछ बीच का रास्ता निकले और पत्नी को भी समझाऊँगा मैं कि अ, मतलब वो माता-पिता के जो समय का है, वो पूरा ख़्याल रखे। क्योंकि मतलब उनको समय पे जो चीज़ चाहिए उनको 1 बार देने के बाद फ़िर वो अ, मतलब तुमको डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे किसी काम को करने को लेकर के। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने हमको बताई तो मैं ज़रूर इसका समाधान निकालूँगा और मेरा मन हल्का भी हो गया है आपसे बात करके। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ।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
हुँ। जी, आपका धन्यवाद।